É, e não esperar exatamente, não esperar, eh, o mês que vem cair e você se surpreender com outra coisa, porque nos vai demorar 1 ano, 1 ano pra resolver uma situação que você precisa resolver, que é alinhar o que que você vai usar de de de aplicativos digitais ali, e o que não vai, né, então, eh, te isso tem que ser feito é é chato tal, mas eu acho que você vai ficar um pouco mais satisfeita de pensar, assim: "Puxa, estou economizando no próximo mês tantos euros aí só com com a minha decisão."
Não. E acho que me ajuda a sentir o que que dói no bolso. Acho que me ajuda a sentir também, assim, ó: "Isso dói no bolso, hein, você não se apega tanto não. Porque dói."
Isso. É, exatamente. Exatamente.
Isso é verdade. É é. Você tem
É, mas é É o melhor pra fazer, né.
tem tem tem razão nisso. É, é. Você você tá certa. Eh, tem que perder um tempo e planilhar porque e antes que me venha outra cobrança, que às vezes é renovação anual, aí já viu, é uma bomba.
É.
Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.
E e eu também diria outra coisa, no momento que você for comprar alguma coisa, se pergunte também sobre a necessidade: "Quantas vezes eu vou usar isso no mês?" Eu acho que essa também pode ser uma boa dica. <laughs> É.
Obrigada pela Será que já não tem um parecido? Boa, boa. Olha, obrigada, viu. Muito obrigada pela dica.
<laughs>